Ähm, ja, tatsächlich, also, w weniger an der Kleidung, so Kleidung von vor paar Jahren. Ja, okay, wenn ich das jetzt nicht finanziell irgendwie da was, ja gewinnen kann, sage ich mal, dann lege ich's halt weg oder schmeiß es in die Tonne oder so, in diese Alt in diese Spendentonne gibt's ja überall. Das ist da nicht so schlimm, aber so so Dekoartikel. Mir wird immer sehr, sehr viel Deko geschenkt. Ich liebe ich liebe zum Beispiel so Engel total. Die stelle ich mir total gerne vor allem zur Weihnachtszeit irgendwie auf die Fensterbank. Und von solchen Sachen das eine ist von der Oma und der andere ist von der Tante und der andere ist von der Schwester und so weiter. Auch wenn's sogar wenn's einfach nur Duftkerzen sind, die da einfach nur so stehen, noch nie benutzt wurden, noch nie angezündet wurden, dann fällt mir das schwer, das wegzugeben oder ja, wenn man dafür auch nichts bekommt so, dann ist es noch schwieriger. Mhm.
Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ja, klar. Mhm, mhm. Ja, klar, das ist ja auch irgendwo verständlich, wenn da so persönliche Erinnerungen dranhängen und, ähm, das so Gegenstände sind, an die man so 'n bisschen sein Herz gehängt hat, dass man die auch nicht so gerne weggeben möchte. Aber mit der Kleidung erst mal, das hört sich ja also schon schon gut an, also, dass du da durchaus auch bereit bist, da jetzt anzupacken und dann dich auch von Sachen zu trennen. Also
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Mhm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es muss ja es muss ja irgendwie jetzt langsam mal passieren, denn das jetzt, ja, über Ländergrenzen mit mir rumzuschleppen, wenn es wenn ich eigentlich gar keine Benutzung mehr so richtig dafür habe also, wäre ein bisschen dumm, sage ich fast mal Und, äh, deswegen versuche ich das irgendwie zu verkaufen, aber das ist halt auch schwierig so. Äh, Vinted und eBay und was nicht alles, ist voller Klamotten, <chuckles> und da was loszuwerden, das ist fast wie so 'n Sechser im Lotto. Deshalb ist es schwierig. Jetzt weiß ich nicht so, was ich damit überhaupt machen soll. Es sei denn, ich gebe es halt weg für Lau. <laughs>
Mhm, mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Als also Ja, also, aber aber <chuckles> deine bevorzugte Option wäre, die Sachen erst mal mit 'n bisschen Gewinn loszuwerden, also, dass du sie verkaufen kannst dann?
Mhm.

Du wartest jetzt nur Mhm.
Äh, ja tatsächlich. Ne, ne, ich habe schon angefangen tatsächlich. Ähm, n bei manchen geht's bei manchen Kleidungsstücken geht's schneller, bei manchen eher schleppender, bei manchen gar nicht. Also, so die Kleidungsstücke, gut weggehen sind so, ja, gute Markensachen, sage ich mal, ob es jetzt sind oder irgendwelche Anoraks von dem „Bench“ oder irgendwas, also, was damals schon wirklich, ja, gut in der Mode war. Das ist tatsächlich immer noch für manche in der Mode und sowas geht recht gut weg, auch wenn es mir manchmal ein bisschen weh tut: „Nein, autsch.“ Und da muss man das kann man das ja auch nicht für den Preis von damals verkaufen, wenn man so nehmen. Da muss ich ja schon das 50, 60 % runter senken und dann, ah, tut das schon so 'n bisschen weh. Also, ja, bei manchen hats schon funktioniert, aber beim Großteil gar nicht. Also, unter meinem Bett, sind da bestimmt 6 oder 7 Bananenkisten voll voller nur voller Kleidung und das muss ich jetzt alles irgendwie mit mir rumschleppen. <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. Ja, klar. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. <laughs> Ja, aber das ist ja super, dass Ja, aber es ist ja schon mal toll, dass du da so realistisch rangehst und auch weißt, also, dass du da nicht mehr so, ähm, die Neupreise erzielen kannst, sondern, dass du da auch so 'n bisschen runtergehen musst mit dem Preis und das das so verstehst. Also, ist im Moment das Problem nur, dass es einfach nicht schnell genug geht da?
Ne. Ja. Ähm, ja, nicht schnell genug tatsächlich. Und ich habe auch schon vor 'ner Weile tatsächlich angefangen und das ist so dermaßen schleppend. Also wirklich, mir ist auch aufgefallen, also ich bin momentan in Schweden, da geht's noch schleppender voran, als wenn ich in Deutschland bin und das verkaufe und das bei meinem deutschen Vinted reinsetze, sage ich mal, da geht das viel schneller. Hier, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Äh, muss muss das Land sein, weiß ich nicht. Ähm, oder daran, dass die 'n anderen Geschmack haben. Ich weiß es nicht. Also, hier funktioniert's eigentlich fast gar nicht und, äh, das hatte ich mir schon anders erhofft, gerade auch jetzt so vorm Umzug. Ach, hatte ich mir schon das anders gedacht.
Mhm. Es schleppt sich so. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Klar, das klingt natürlich frustrierend, mhm, wenn das da <chuckles> in 'nem im Ausland ganz anders läuft, als man das gewohnt ist. Hast du denn schon mal so drüber nachgedacht, das dann vielleicht an so 'n Secondhandladen zu bringen und dann halt für weniger Geld, aber dafür alles auf einen Schlag verkaufen zu können? Oder gibt es vielleicht in Schweden auch so was wie so Flohmärkte, wo man selber so 'n Tisch mieten kann und dann versuchen, ja, an einem Tag möglichst viele von diesen Kleidungsstücken loszuwerden?
Mhm. Mhm. Mhm.